そうなんです。まあ、せいぜい字幕なんて、もう1日ぐらいで出さな と、ちょっと古いネタになってしまうというか
あ。ああ、だいぶ旬が早いんですね。
そう、旬がね早いんですよ。で、まあ、もちろん、まあ、後々、載せてもいいんですけど、でも、ちょっと、私としては、旬なうちにみんながね、情報をいっぱい知りたいうちに出してあげたいっていう思いがあって。
うんうん。ええ。 うんうん。 うーん、そうですよね。うん。
うーん、そうなんです。なんで、そのね、時間作りが一番大変なところではあるんですね、そういったことをやる時には。うーん。
うーん。 なるほどなるほど。そうですね、今その、なんか、まあ、投稿したりする時に、そ時間ってある程度決めてるんですか？